旅行で学んだ大切な教訓は何ですか？
そうですね。結構、旅行から得られた教訓っていっぱいあり過ぎて、どれを伝えようかなって、ちょっと悩んじゃうんですけど。ええ。ええ。でもはい。やっぱりこう、何だろう。新しい環境とか自分が知らないところに、一歩踏み込む勇気と、あとは何か、こうトラブルとか、ちょっとしたね、あの、予定がずれてしまったとしても、それも全て、こう旅行の良さだと思って楽しめるって言う柔軟さ、その2つが凄く大事じゃないかなって思います。
はい。 ああ、いっぱいあるんですね。是非聞かせて下さい。 はい。 はい。 ああ、なるほど。 あ、はい、勇気と柔軟さ。はい。それに気付いた何かきっかけと言うか、エピソードがあれば教えて頂けますか？
ええ。 そうですね。結構あの、旅行が凄く好きで、一人旅でも、友達とも、あの結婚はしてるんで、妻ともよく行くんですよ、旅行に。
あ、そうなんですね。 はい。 あ、はい、色んな方と。
うん。 ええ。行く時に、結構あの、何でしょう。るるぶとか、テレビとかで紹介される、ザ人気店みたいなところは、あまり行かないんですね。
はい。 あ、そうなんですね。
で、逆に自分でその街を歩いてみて
はい。
あ、ちょっとなんか面白そうだなとか。あとは実際こう街の人と話してみて「あそこの定食屋さんはね、凄く美味しいんだよ」みたいな事を聞けば行くんですよ。<chuckles>
ああ。 ああ、じゃあ、自分の感覚と言うかを、あの大事にされてらっしゃるんですね。
ええええ。 そうですね。そうするとね、なかなか、やっぱり初めての人からすると、入りづらいと言うか、やっぱ勇気いると思うんですけど、でも、だからこそ、こう一歩、そこに、こう踏み込んで「こんにちは」って言いながら入っていって
うーん。 はい。 ああ、なるほど。
って言うね。ちょっとした、こう勇気？そう言ったところから、こう入って行くと、ま、その新しく入ったお店で、あの、マスターの会話が楽しかったりとか、現地でしか食べられない料理って言うのを、あの、安く凄く美味しく食べられたり、そういった得られるものも凄く多かったんです。
はい。 はい。 ああ。 はい。 ああ、なるほど。
うーん。
自分で見付けたからこそって言う感じですね。
そうですね。本当にもう、それを感じたのが、この前、ま、今年の6月行かないなえっと、5月前ぐらいかな？に、石垣島に1人で行ったんですよ。
はい。 はい。 あ、お一人で行かれたんですか？
はい、一人で <laughs> 行ったんですけど。うんうん。
へえ、あ、そうなんですね。すごい。結構遠いですよね。
大体、そうですね、ま、思い立ったのが3日前とかなんですけど。<laughs>
あ、すごいですね。へえ。
ええ。 で、こう石垣島に行って、で、ま、一人だから、あの、ま、何人かで行く時は必ず、夜のレストランとか予約入れないと色々埋まっちゃうんですよ。なんだけど、一人だからこそこうね、街とかちょっとね、港町テクテク歩いてみて、そしたらすごく良さそうなこう、海鮮居酒屋を見つけて…
はい。 ああ、はい。 はい。 ああ、いいですね。
ええ、で「すいません、ここ1人大丈夫ですか？」って聞いたら「あ、今の時間だったらお一人いけますよ」って言われて、で、無事入れたんですね。
ああ、はい。あ、タイミングも良かったんですね、ちょうど。はい。
そうなんです。うん。で、ま、そういった感じでね、全く下調べをしていないからこそ、そのお店のふいんきとか、お店の料理っていうのをすごく新鮮に感じられて。
ああ。 はい。
うんうん。で、また来てる人も、観光客半分、現地の方半分ぐらい。
ああ。
うんうん。だからこそ、その現地の方が話してるこのね、食べるネタとか、そういうメニューを見ながら、あ、ちょっと、じゃあ、これ頼んでみようかなみたいな。
はい。 ああ。 あ、いいですね。メニューも、もうその場のな、感覚というか思いつきで、はい。
ええ。 そうなんですよ。そういった感じでこう、ちょっとね、あの、その現う現地の雰囲気に溶け込んだり、そのお店の人とちょっと会話して「今日あの、おすすめの魚なんですか？」みたいな。
はい。 ああ、いいですね。
うん「これ今日いっぱい取れたからおすすめですよ。これ今日とか今の時期すごく鮮度がいいんですよ」「では、それお願いします」っていうような会話もやっぱりすごく楽しかったですね。
うーん。 はい。そういうのも、あの、その場で行ったからこそ、く出る会話ですよね。事前に下調べせずに。
うんうん。 そうですね。ま、やっぱり一人でね、あの、かなり遠いところとか、初めて行くところってなると緊張もするし、勇気もいるとは思うんですけど、そこに一歩踏み込むと、意外とね、あの、心配とか不安よりも大きなね、そういった楽しさというか、経験というものを得られるから、やっぱちょっと勇気を出してね、あの、色んなお店とか色んなアクティビティにチャレンジするっていうと、すごくこう、いい教訓というか、いい経験になると思います。
はい。 うん。 ああ、なるほど。 はい。 はい。 ああ、なるほど。何かじゃあ、石垣島ではアクティビティもされたんですか？
ああ、その時はですね、すごくちょっと、あの、また、全く予定になかったことなんですけど、当日、その石垣島にいる2日目の日の朝に「そうだ、離島行ってみようかな？」とか思って、小浜島までフェリー乗って行ったんですよ。
はい。 はい。 はい。 あ、そうなんですね。またそこからも移動されたんですね。へえ。
はい。 はい。で、小浜島ってそんなに大きくなかったので。
はい。
うん、あのまあ自転車で一周できるよっていう感じだったんですね。
あ、へえ、そのくらいの広さなんですね。
ええ。 ええ、ええ。なので、そこで自転車を借りて、こう島をぐるっと回ると、こう車とかね、普通の観光で行くと見えないような、あんまりほんとに誰も人がいないね、あの、秘境になっているようなビーチだったりとか、マングローブだったりとか。そうそう。あとは自転車で街中歩いてて、現地で生活しているおじいとおばあと会って、ちょっとお話できたりとか。
はい。 はい。 ああ。 あ、いいですね。 あ、人も住んでらっしゃるんですね。あ、へえ。
あ、住んでるんです、はい。 だから、ま、ほんとになんか勇気を持って、で、かつますごい当日にこう決めたことだから、ま、めちゃくちゃ自由度と柔軟性は高いんですけど、ま、そんなことだからこそ得られたものっていうのがやっぱ大きくて。
うーん、ほんとですね。 うーん、なにかあれですか、その石垣島とか小浜島に行こうって思ったきっかけというか、はあるんですか？
ええ。 そうですね、とりあえずなんか綺麗な海で泳ぎたいなっていう漠然とた <chuckles> 希望があって
ああ、なるほど。はい。
で、まあ、パッと行ける時期と、あの、ね、タイミングがほんとに直前になっちゃったんですよ。
あ、へえ、急に予定がいったというか。うん。
うん。だからこう、うん、誰か誘うって言ってもまあ難しいし <hiccups> 遠いしなと思って、じゃあ1人で行っちゃおう、いう感じで、ま、もうある意味勇気じゃないですけど、ちょっと出してくれましたね。
うん。 はい。ああ、素敵ですね。
うん、うん。 そうですね。
なかなか飛行機に1人で乗るのもね、ドキドキしたりする方もいるかと思うんですけど、そういった緊張はなかったですか？
ええ。 ああ、確かに飛行機初めて乗った時は、かまあ、ちょっとした緊張というか、事前にこうね、あの、オンラインチェックイン済ませておくとか、そういうのもあるし、空港どのくらい前に着いてればいいんだろうみたいな と。
はい。 はい。 ああ、そうですよね。時間の調整も1人だとなかなか難しいですよね。
そう。何かトラブルとかね、そういったとこであったとしても、2人いればなんか協力したりとか、分担して色々できるかとは思いますけど、ひとりだとね、全部自分でやらなきゃいけなくなるので、うん。でもま、1回やってしまえばね、ま、次以降はハードルが下がるから、とりあえずやってみるっていうのはすごく、うん、大きいかと。
ううーん。 そうですよねえ。 はい。 ああ、やっぱり。 うーん。なるほど。
うんうん。はい。
何かそこのりょその旅行で得た教訓というか、今の生活に生きていることはありますか？
そうですね。やっぱりこう、ま、今回の石垣島だけじゃなくて、色々行ってると、あの、「ちょっとここ行ってみたいな」とか、「あ、ここを寄れたらいいな」っていったところが臨時休業だったり、こう、やってなかったり、あとはこうね、やっぱ電車が、ま、人身事故だったりとか、ま、天候の不順とかでこう、行けなくなってしまうことっていうのも結構あるんですね。
はい。 はい。 ああ。はい。 ああ、ありますよね。 はい。
で、そうなった時に、こう一気に気持ち落ち込んで、「ああ、ダメだ」って、「せっかく旅行入れたのに」ってしなってしまうんじゃなくて、その時にじゃあ、「今だったらこれができるから、じゃあこれやってみよう」みたいに、こう柔軟に色々とそう、切り替えたりとか、そういった環境の中でも楽しさを見つけるっていう姿勢が、すごく大事だなと思って。
うんうん。 はい。 ああ、前向きです。うん。はい。 ああ、大事ですね。はい。
うんうん。 ほんとにそういった姿勢とか、こう勇気を持ってね、出るっていうのと柔軟性で、なんかね、それこそ日頃の生活とか仕事とかでも、新しいことを始めるっていった時の、この一歩踏み出すのが、すごくこう、ね、踏み出しが軽くなった気がします。
はい。 うーん。 あ、そうなんですね。ああ、すごくいい教訓ですね。
うんうん。 そうですね。いや、うん、あとはちょっと失敗したこととしてはですね、こう誰かといし行くってなると、プランを綿密に立てて行った時もあったんですよ。
うーん、なかなかうん。 はい。 はい、あ、計画を。ああ、そうなんですね。
そうそうそう。普段はそう、あんま立てないんすけど、一緒に行く人がこうね、プランとかそういうのを立てて、時間を有意義に使いたいということで、こう立ててやった時があったんですけど、なんかね、その中でも一つ二つは最低でも上手くいかない時があるんですよね。
はい。 はい。 はい。 ああ、やっぱりそうですよね、旅行は、はい。
そう。そう、それこそ臨時休業だったり、天候の不順だったりとかね、色んなこう外的な要因があったりして、そうなるとそのあとのね、プランとか、そのあとの旅行にも気分が落ち込んだまま続いちゃうんですよね。
うーん。 はい。 ああ。そうですね、なかなか切り替えられないですね。
そう。 そうなんです。うん。そういうのも見て、ああ、やっぱりこう、ま、プラン綿密に立てること自体は悪くないんだけれども、この一喜一憂してしまったもの引きずるっていうのは良くないんだなって、そうはしないようにしようっていう風な、まあ、ちょっとした失敗から学ぶこともありました。
はい。 うん、うん、うーん。 ああ、なるほど、そこからどう立て直すかというか、気持ちを切り替えるかっていうところですね。
そうですね。いや、でもほんとに旅行っていろんなこうやり方、1人で行ったり、2人で行ったり、グループで行って、色々できるかとは思うんですけども、ま、いろんな方法があるからこそ、なんでしょうね、あの、その時を楽しめるための工夫は色々としておくっていうのが、やっぱりあるとは思います。
うーん。 はい。 はい。 ああ。 あ、なるほど。
うん。
ああ。他にもあれですか？はい。
そうですね。具体ええええ。はい、そうですね。ま、あとはある程度の準備、ま、困った時のためのお金とか連絡手段とかっていうのと、あとはそうですね。やっぱりこう現地にこう、旅行者として行ってる立場なので、ま、現地の人だったりとか、現地のものっていうのは自分が行った時と出た時っていうのと変わりがないようにする。ま、ゴミを拾ったりとかそうそうそう。あの、汚したりとかね、壊したりしないように
はい。 はい。 はい。 あ、変わりがないように。 ああ、なるほどゴミを置いていったりしないっていう感じですかね。
そうですね。ま、気づいたらちょっとゴミ拾って、ゴミ箱に捨てるとか。そう、そういったところのうん、気持ちとかもしておくと、ま、それこそ現地の人とかね、そこで生活している人たちも、あの、気持ちよくこう、受け入れてくれるようになる気がしますね。
あ、素敵ですね。 はい。 はい。 あ、そうですね。やっぱり観光客が来て、あのその後、汚れていたりすると、ちょっとがっかりしてしまうところありますよね、現地の方は。
うん。 そうですね。あと、あ、そうだ、すごく結構学んだので、 一つ自分の気づきになったのが、ま、自分、結構観光地とか、観光の有名なエリアって色々と特集とかで出てくるから、みんな行くじゃないですか。うんうん。でもそういった場所でも、生活をして、そこに家を持って住んでる人もいるんですよね、もちろん。
うーん。 はい。 はい。 あ、はい。 うーん。うーん、そうですよね。
そう、だから私たちにとって、観光地としてる場所だとしても、そこが生活の場になる人もいるので。
はい。 はい。
そう、やっぱりそういう人たちの生活がまずは第一だし、その人たちに迷惑をかけちゃいけないなっていうのは、やっぱりこう、旅行繰り返し行って色々見てくる中で学んだことでもありますね。
うーん、うんうん。 はい。ああ、すごく素敵な心がけですね。それのうん、それがあるかないかで全然違いますよね、一つの旅行が。
うん。 そうなんですよね。やっぱり、うん。結構ね、色々と観光客がね、いろんな迷惑な行為したりとか、そういうのでこうニュースになったりとかするのを見ると、やっぱ悲しくもなりますし、その現地の方々もほんとに大変だっただろうなって、ちょっと切なく思いますね。
うーん。 はい。 あ、ありますね。うん。 ああ、そうですよね。 うーん。 すごくあの、見習いたいと思います、素敵です。<laughs> すいません、うん。
<laughs> そうですね。ただまだうんうん。旅行で次ちょっとチャレンジしたいって思ってるのだとすると、まだ海外に1人旅行は行ったことないんですよ。
はい。 ああ、海外。はい。
はい。2人とかでは行ったことがあるんですけど、ひとりではまだ行けてなくて
はい。 はい。
うんうん。だからこそちょっとね、いろいろと旅に慣れたりとか、ま、いろんなこう気づきとかの教訓を得て、ま、視野が少し広がって、今だったらちょっとね、海外とかもまた1人でも楽しんだり、いろんな経験ができるんじゃないかなってちょっとね、楽しみに思ってるところはあるんですけど。
はい。 はい。 うーん。 ああ、素敵ですね。もう石垣島に行かれたなら、ね、あの、飛行機に乗る時間だけはちょっと長くなってしまいますけど。<laughs> 行けそうですね、もう。
うん。 <laughs> はい。 そうですね。ま、ほんとにね、海外に行くって、ま、言葉とか文化は違うかもしれないけど、ま、その勇気を持ってちょっとね一歩踏み出すっていうことと、ま、あとはその、柔軟さですかね。もしその、うまくいかないことがあったりとか、ま、目当てのちょっとお店とか、なんかちょっとしたので、こうね、上手くいかなかったとしても、それで落ち込まないで、その時々でできる楽しみっていうのを見つけるっていう姿勢があれば、きっとなんかね、また海外とか知らない場所でもきっと楽しいろんな気づきを得られるんじゃないかなとは思って、具体的にはね、韓国とか台湾あたりちょっと行けたらいいなとか考えてます。
はい。 はい。 うーん。 はい。 うーん。 はい。 うーん。 ああ、いいですね。
うーん。
あれですか、奥様は一緒に行きたいとは言わないですか？
そうですね。ま、多分、一緒に行くっていうことになるか、ま、ほんとに妻も結構旅行好きなので、誰かに会ったりとかをしてたりで、こう時間があった時に、ね、一人旅だったらこう、ね、かなり短い準備期間とか、ね、少ない時間でこう、パパッてあの用意して行けるので、そう、お互いのちょっと予定がね、ずれた時なんか狙い目なのかなとか考えたりしてますね。
うん。 はい。 あ、そうなんですね。 うーん。 はい。 あ、そうですね。 ああ、なるほど。いいですね。あのご夫婦でいらっしゃっても、お互いに1人の時間を持って、1人旅行に行っていろいろな学びをあの、得てこられるっていうのはすごく素敵な関係ですね。
ええ。 そうですね。結構妻の方もね、あの、1人で旅行に行ってたりするので、この前もなんか1人でフランス行ってたりしてたし。
はい。 うん。 あ、そうなんですね。すごいですね、フランスまで。
はい。 だから、うん、一人旅のレベルとすれば、絶対妻の方が上だとは思うんですけど。うんうん。
ああ、そうか、いいですね。お互いにほんとに成長になりますね。
そうですね。ま、だからこそ、ま、なんだろう、ま、お互い、ま、慣れてるからこそ、ま、別々で行ったとしても、そこで得られる経験というか、見たものってのはこう、共有したりしても楽しいとは思うし。
うーん。 そうですね、お話聞くのも楽しいですね。うーん。
うん。 そうですね。ま、ほんとに旅行ってね、あの、いろんな方法があるかとは思うんですよ。個人で行く、ひとりで行く、2人とかグループ、団体で行くとか。ま、ほんとにそれぞれの旅行の良さっていうものがあるからこそ、まあね、あの、気を付けるところとか、あとは勇気を出すところは出して、あの、旅行自体を思いっきり楽しんで、いろんな経験をされるっていうのはすごくいいところかなと、旅行の良さだと思いますね。
うーん。はい。 はい。 うんうん。 はい。 はい。ありがとうございます。とても素敵なお話聞かせていただいて、楽しかったです。
あ、いえいえ、こちらこそ話せてすごく楽しかったです。ありがとうございました。
はあ、ありがとうございました。